Iya iya iya, apalagi kita kan sebagai pribadi harus, apa namanya, membantu menjaga ke kelestarian hutan salah satunya loh ya, tidak apa namanya, mencari rumah yang bener-bener di lokasi yang aman, gitu ya, bukan bukan hasil tebasan hutan ataupun di menggunakan bagia apa bangunan liar, yang harusnya tadinya untuk pohon dijadiin rumah gitu, yang biasanya di tepi-tepi sungai itu harusnya pohon sebenarnya, tapi diganti jadi, eee, apa rumah, akhirnya, eee, terjadilah banjir, terjadilah ini, apa namanya, eee, bencana alam yang lainnya terus juga kita kalau ada apa, kegiatan menanam pohon, berarti ya udah kita ikut, itu juga bagus gitu, terus juga kalau misalnya kita punya pohon di rumah yang udah besar gitu, jangan ditebang gitu, jangan ditebang biarin aja gitu, karena kan dia apa tu bagian dari apa paru-paru dunia juga gitu ya, untuk menyerap air untuk apa, menjaga lingkungan, ya jadi, walaupun, ah, banyak pohon ya udah jangan dirubah lagi jadi, eee, bangunan gitu yang udah di kota kayak gitu. Kalau Kakak sendiri, apa yang menurut Kakak bisa Kakak lakukan untuk menjaga hutan?
Mhm mhm. Iya, betul betul. Mhm mhm. Iya, betul betul. Mhm. Nah, iya. Mhm. Iya, betul, mhm mhm. Iya, betul. Iya. Iya, betul betul, mhm mhm. Iya, betul sih, Kak, mhm. Mhm. Iya, mhm. Mhm. Mhm, betul betul. Nah, iya betul. Mhm mhm, iya betul, sih. Mhm mhm mhm. Nah iya, mhm mhm. Iya, betul sih, Kak, mhm. Mhm.